Du, sag mal, was ist dein liebster Reisetipp, den jeder kennen sollte?
Das ist echt, äh, spannend tatsächlich. Ich bin beruflich und privat viel auf Reisen, und ich muss sagen, ich glaube, wenn ich egal, ob ich in 'ner Stadt bin, um so 'n kleinen City-Discover-Tour zu machen oder, ähm, in, äh, irgend 'nem Erholungsgebiet. Ich glaube, das Interessanteste, was man machen kann, ist, sich vorher wirklich mit dem Ort auseinandersetzen und so 'n bisschen offroad gucken, was es zu tun gibt.
Mhm. Mhm. Ah, ja, also, ähm, du machst dir, also, quasi so 'n Plan, ähm, bevor du auf 'ne Reise gehst?
Tatsächlich, ja, also, äh, wenn's wenn's nur 'ne kleine Stadttour ist, die irgendwie 4 Tage geht, dann setze ich mich tatsächlich mindestens ein bis 2 Tage hin und plane die Reise. Wenn ich aber irgendwie 2 Wochen in Indonesien bin, dann setze ich mich auch gern mal 'ne ganze Woche hin und schreibe wirklich für jeden Tag, was ich wohin gehen möchte machen möchte und mache mir in Google Maps so kleine Mapschen, also, Fleckchen rein, damit ich weiß, äh, wo genau ich wann hin sein hin möchte. Mhm.
Mhm. Ja. Ah, ja. Mhm. Interessant. Und hast du das dann, ähm, auch meistens so durchgezogen oder gab's dann da auch, ähm, Situationen, in denen du das dann angepasst hast, weil das nicht so gepasst hat in das Umfeld, wo du dann grade warst?
Es ist tatsächlich immer so auf, äh, fast allen Reisen oder auf den Großteil der Reisen, äh, dass ich mir mehr vornehme, als ich schaffe zu tun. Ähm, abgesehen von meiner Reise nach Gran Canaria vor 2 Jahren ist es fast immer so gewesen, dass ich den a Tag viel zu überlade. Und, äh, ich versuche, jeden Moment zu genießen oder je jeden Ort zu genießen und wirklich voll zu erleben. Und dann schaffe ich's natürlich nicht, dann wirklich alles zu machen, was ich mir vorher vornehme.
Mhm. Ah. Ja. Ja. Und hast du denn dann auch schon mal geplant, dann noch mal, ähm, die Reise dann zu machen halt mit den Sachen, die du nicht machen konntest?
Ich sage mir tatsächlich immer: „Ich komme hier wieder her und mach das noch mal“, aber abgesehen von Paris, wo ich mehrmals jetzt war, war ich, glaube ich, in keiner Stadt mehr als einmal.
Mhm. Oh, schön. Oh. Und, ähm, welche Städte stehen jetzt für dich so, äh, als Nächstes an, wo du dir gerne mal 'n Plan für machen würdest?
Ich bin tatsächlich nächste Woche beruflich in Mailand wieder für 'n paar Tage, aber da war ich schon. Also, das wär dann die zweite Stadt, wo ich mehrmals war. Ähm, aber keine Stadt, wo ich sage, da muss man hin oder es ist 'ne besonders schöne Stadt. Es ist 'ne unendlich langweilige Stadt, die viel zu überschätzt ist. Ähm, für mich als Nächstes steht Kairo an. Ich möchte mir die Pyramiden angucken, da war ich noch nicht. Und, ähm, danach vielleicht, äh, nochmal nach Portugal, aber, äh, nicht nach Porto, da war ich nämlich schon, sondern nach Lissabon.
Hm. Ja. Oh. Mhm. Mhm. Oh, das klingt ja richtig toll. Und ähm, gibt's denn auch noch andere, äh Sch äh, Länder, die du gerne sehen würdest?
Ja, ich habe tatsächlich also, ich, äh, mache versuche jedes Jahr mit meiner Partnerin und mit meinen Eltern einmal getrennt zu reisen, mit meiner Partnerin mehrere Reisen zu machen. Und, äh, ich bin ein großer Fan von so Low-Budget-Reisen, wo ich mir alles selber zusammenplane und dann wirklich versuche vor Ort, äh, günstig aber also, alle also so teuer wie nötig und so günstig wie möglich praktisch vorzukommen um noch mehr Reisen zu haben.
Mhm. Ah. Ja. Oh, das klingt gut. Ja. Also würdest du das auch anderen empfehlen, dass sie besser so Low Low-Budget, äh, Reisen dann machen? Und ähm, denkst du, die sehen dann auch mehr von den jeweiligen Ziel, an dem sie sind?
Definitiv. Also ich muss ehrlich sagen, ähm, ich habe beruflich bin ich immer in 4, 5 Sterne-Hotels und privat bin ich dann in irgendwie IBIS-Budget-Hotels und und wie die heißen. Und solange es sauber ist, hat es für mich noch nie wie also, Sauberkeit ist für mich das einzige Kriterium, wo ich sage, das da würde ich nie drunter gehen. Also das ist für mich notwendig, aber, ähm, solange es sauber ist, es gab für mich noch nie wirklich 'n großen 'n großen Unterschied.
Mhm. Mhm. Ja. Verstehe. Mhm. Und wie, äh, machst du denn, also, deine Checklisten können wir darauf oder deinen deinen Plan, können wir darauf noch mal 'n bisschen genauer eingehen?
Mhm. Klar, also, wenn ich so 2 bis 4 konkrete Schritte, äh, pf hm, besprechen dürfte. Ich habe tatsächlich jedes Mal, bevor ich in 'ne Reise gehe, gucke ich mir mindestens 5 YouTube Videos an über den Ort, den ich mir angucken möchte, was die Leute dort so erkundschaftet haben und, äh, gucke bei Pinterest und Instagram nach Bildern vor Ort, um zu sehen, was es für schöne Orte gibt.
Mhm. Ah. Gute Idee. Mhm. Ja, das, äh, machen ja auch viele, ähm, sich so über, äh, Dinge informieren. Und, ähm, hast du denn noch andere Apps oder Tools, die du dafür benutzt?
Mhm. Ja, ähm, ich habe tatsächlich also, ich vergleiche immer alle Unterkünfte, also, gute Bewertungen, aber auch Preisleistung ist gut mit Booking, Airbnb. Anstelle nur 'n Hotel zu nehmen, kann Airbnb manchmal auch günstiger sein, muss so nicht, sondern bei Booking bin ich tatsächlich Genius Level 3 und kriege es dort auch günstiger.
Hm. Ja. Ja. Oh, toll. Und, ähm, wie ist es denn, äh, ist da 'n Unterschied zwischen, äh, hast du, glaube ich, auch gesagt, ne, äh, wenn du mit deinen Eltern reist und wenn du mit deiner Partnerin reist?
Hm. Mit meiner Partnerin weiß ich, dass ich mir keine Sorgen machen muss, dass irgendwie sie sich also, sie würde sich verlaufen, wenn ich nicht neben ihr bin, weil sie 'ne unglaublich schlechte Orientierung hat, aber dass ich weiß, sie würde irgendwie klarkommen, äh, wenn ich mit ihr zuletzt waren wir in Venedig, wenn ich mit ihr Venedig bin und ich weiß, ich will dahin und sie will dahin, dann können wir uns auch splitten und uns dann später wieder treffen. Mit meinen Eltern ist es als würde ich mit Kindern reisen, äh, wenn ich sie nicht alle 5 Minuten im Augen betrachte, weiß ich, dass sie irgendwie, äh, verloren sind und dann muss ich die Polizei rufen und lassen.
Mhm. Oh, je. Mhm. Ah. Super. Mhm. Oh. <snorts> Och, oh, je. Ah, na ja, da könntest dir überlegen, ob du den also 'n Tracker anpinnst. <giggles>
Ich habe das gestern erst zu denen gesagt ich meine, wenn es so weitergeht mit euch und mit mein äh, mit meiner meiner einen Schwester ist getrennt von ihrem Mann, hat aber auch Kinder und die andere, die ist verheiratet. Aber ich mache mir ja immer Sorgen um die. Wenn's so weitergeht, dann bringe ich an jedem von denen GPS-Chip an, definitiv.
<giggles> Hm. Mhm. Ja, ja, also, manchmal, äh, denkt, äh manchmal braucht das braucht es das, oder? Ähm ähm. Und wie ist es denn, wenn du, äh, so 'ne Reise, äh, dann gemacht hast? Machst du danach dann noch mal irgendwie so 'n so 'n, ähm so 'ne Checkliste? Mhm.
Ja, wirklich. Mhm. Best Practice sammeln. Ja, also, ich glaube also, d die ersten 2 Punkte haben wir ja schon benannt, was wir auf jeden Fall achten mussten. Ich glaube, beim 3. Punkt ist auch vor Ort sich rekalibrieren. Also, einfach hinzugehen und zu sagen: „Das ist mein Plan und ich ziehe das so komplett durch“, ist, glaube ich, falsch, sondern vor Ort merkt, irgendwas kann man anders machen, dann dann sollte man das auch machen. Wenn man zum Beispiel weiß, dieser Ort, wo ich hin möchte, sieht grade gar nicht so schön aus. Anstatt, dass ich hier 4 Stunden für äh, einsetze, die ich geplant habe, kann ich vielleicht 2 Stunden einfach mal durch die Stadt taumeln oder, äh, mich einfach ins Hotel also, wenn man so 'n all-inclusive-Reise gebucht hat, dann einfach ins Hotel legen und und dort entspannen.
Mhm. Mhm. Ah. Ja. Ja. Mhm. Ja. Und, ähm, m magst also, machst du denn auch manchmal so Trips, wo du n wo du also, fährst du dann die Strecken ab mit dem Zug oder mit'm Auto oder
Mhm. Ich hab tatsächlich ich gucke immer nach nach verschiedenen Reisemöglichkeiten, was Komfort im Verhältnis zu Preis ist. Und, ähm, Fliegen ist in Europa ja mittlerweile extrem günstig geworden, wenn man so Billig-Airlines sich anguckt, die ja extrem schlecht in Verruf sind. Aber wie gesagt, also ich fliege beruflich viel mit KLM, Lufthansa und British Airways und, äh, ich muss sagen, qualitätstechnisch verglichen mit Ryanair wirklich keinerlei Unterschied, 0. Ähm, das ist ist eigentlich ganz amüsant. Bei Ryanair geht's nur schneller, was ich auch angenehmer finde. Ähm
Mhm. Mhm. Ja. Genau. Ja. Mhm. Ah, interessant.
Ich hab deine Frage vergessen, kannst du sie noch mal wiederholen, bitte?
<chuckles> Aber ich wollte nur wissen, ob du halt, wenn dann unterwegs bist mit'm Flugzeug oder bist du dann halt auch mit Fahrzeugen unterwegs, mhm?
Ach so das genau. Ja, ja, ich nehme tatsächlich, also wenn wenn's günstiger ist, Zug, Zug liebe ich sowieso, ist leider halt meistens auch sehr häufig teurer als Fliegen. Oder was ich auch einmal schon genommen hab, nämlich nach Paris, war 'n, äh, Fernbus und, äh, ich muss ehrlich sagen, war gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Also, meine Frau fand's toll. Wir sind 10 oder 11 Stunden nach Paris gefahren und, äh, wir hatten in der vordersten Reihe 'n wunderschönen Ausblick aus dem Fenster. Es war relativ gemütlich, es war relativ still. Wir konnten da wir sind da nachts einge eingenickt einfach und am nächsten Ta Morgen aufgewacht und waren in der Stadt war echt nicht so schlecht.
Oh. Mhm. Schön. Mhm. Das ist ja großartig, wenn das so ähm, plötzlich ist man dann in der Stadt, ne, wacht auf und ist, äh, in einer anderen Stadt. Toll.
Mhm. Da war da, mhm. Wie so 'n Nachtzug.
Und, ähm, tust äh, machst du lieber, ähm, Städtetrips oder auch landschaftlich dann, äh oder so Wander Wandertrips?
Mhm. Ich habe also, eigentlich ist unser Plan, einmal im Jahr so 'n so 'n Entspannungstrip in so 'nem Urlaubsort zu haben, wo man praktisch nichts machen muss, all inclusive und ganz entspannt und einmal so 'n Städtetrip. Aber wir wollen auf jeden Fall nächstes t Jahr einmal in die Berge oder irgendwie so was in die Richtung, ähm, und dort dann 'ne entspannte Zeit zu haben.
Mhm. Ja. Mhm. Toll. Und, ähm ja, wenn andere jetzt, äh, das so machen wie du, machst, also, bist du eigentlich dann mehr so auf, ähm nein, du hast nicht gesagt, nur Europas. Wär würdest du denn auch so eine Wanderung machen, wie zum Bei zum Beispiel in den USA gibt's ja diesen Appalachian-Trail?
Mhm. Mhm. Da würde ich tatsächlich also, ich habe ich auch geplant, tatsächlich auch wieder in Europa nächstes Jahr mit einem Freund in die albanischen Alpen und dort zu Biwakieren und zu zu Wildcampen, was dort absolut legal ist. Ähm, aber ich ich reise nicht nur in Europa. Ich war letztes Jahr war ich auch in Tunesien, ich war in Singapur, ich war in Indonesien. Ähm, also da bin ich auch gerne. Und in Indonesien bin ich auch den Mount Batur in Bali aufgestiegen nachts. Also, da habe ich auch s getrailed, ja.
Mhm. Ja. Ja, toll. Oh. Ja. Und, ähm, bereitest du dich wenn du dich auf deine Reisen vorbereitest, ähm, schaust du auch nach, was so die Re typischen Regeln oder Gesetze in den, äh, Ländern sind, wo du, äh, wandern wirst oder, äh, reisen wirst?
Mhm. Das kommt tatsächlich drauf an. Das kommt also, wenn ich in Europa bin nicht, weil ich mir denke, na ja, äh, ich denke also, die Gesetze werden relativ ähnlich zu Deutschland sein. Ähm, ich mache ja nichts Ungewöhnliches dort. Ähm, als ich in Indonesien war, habe ich mich schon ein bisschen damit auseinandergesetzt, auch mit so medizinischen Sachen. Was sind so Impfungen, die da empfohlen sind. Ähm, ich habe ich habe meinen Anti es ist ja sehr tropisch dort ich habe so 'n Anti Mückenspray so 'n besonderes, das anscheinend- meinte 'n Freund von mir- auch bei der Bundeswehr genutzt wird. Also, 'n sehr starkes Spray und, ähm, dahingehend
Mhm. Ja. Mhm. Genau. Mhm. Ja. Ja, weil das sind ja auch immer Sachen, worauf man halt dann natürlich achten muss, dass man da, äh, keinen, äh, falschen Schritt macht. Und auf einmal, ähm, hat man da, äh, dann Probleme mit de mit de mit dem Recht. Mhm. Und hast du denn schon mal so 'ne Erfahrung gemacht, außer jetzt in Tunesien?
Mit den Locals? Mhm. Ja. Äh, wie wie
Dass äh, dass, äh, du dich nicht an 'ne Regel gehalten hast und dir da, ähm, ja, 'ne Strafe, äh, gegeben wurde oder so.
Oh, wenn ich ich muss tatsächlich, wenn ich mich zurückinnere, dann ich kann mich kaum an so 'nen Moment erinnern, wo ich irgendwie jemals 'ne Strafe für irgendwas bekommen habe, oder Sch also, es war wirklich das das, was am höchsten Mal passiert ist, dass mir jemand meinte: „Hey, hier darfst du nicht lang fahren“, oder so was, aber, eigentlich sonst nicht.
Mhm. Ah, okay. Also hast du bei deinen Reisen generell durchweg gute, äh, positive Erfahrungen gemacht bisher?
Auf jeden Fall, also ich ich äh, ich erinnere mich nur einmal dra also, ich es gab natürlich auch Erfahrungen, wo ich immer dachte: „Oh je, das ist ja ungewöhnlich und da“ aber, ähm, jetzt nichts, wo ich sage, das ist das ist besonders stark, ungewöhnlich.
Super. Mhm. Mhm, und, ähm, äh, wenn du mit deinen Eltern unterwegs bist, da, ähm, musst du ja dann doppelt gucken, ob äh, dass ihr da euch an die, äh, Gegebenheiten haltet.
Ja. <snorts> Mit meinen Eltern reisen ist tatsächlich 'ne ganz besondere Art, Reisen. Meine Eltern sind erst, erst Gänsefüßchen in ihren 60ern. Äh, in Deutschland sagt man ja noch noch jung, ohne Ende na ja. Ähm, äh, meine Eltern sind aber sehr konservativ, äh, in 'ner ganz anderen Generation aufgewachsen, wo man nicht so viel gereist ist. Die entdecken das grad erst für sich. Ich war erst zu letztens mit denen war ich in Porto letztes Jahr, irgendwann mal ne, dieses Jahr im April. Und, ähm, ja, ich muss ich muss tatsächlich doppelt aufpassen. Zum einen, äh, weil sie, wenn ich sie alleine lasse, auch ganz verwirrt sind, weil sie sie sprechen nur Deutsch und Arabisch und, äh, ein bisschen Englisch. Und, äh, wenn wir irgendwie in Portugal sind, wo die Leute keins dieser 3 Sprachen wirklich gut beherrschen und deren Englisch auch sehr schlecht ist, ähm, dann dann dann gehen sie schnell verloren. Ähm, dann dann fangen sie an, sich zu zu zu nörgeln, einander an zu nörgeln und dann dann verlaufen die sich. Es ist tatsächlich so, als hätte man irgendwie so 'n so 'n Kind, dass man wo man die Hand loslässt und dann läuft's alleine über die Straße und wird überfahren und so fühlt sich das an.
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Hm. Oh. Ja. Mhm. Je. Hm. Ohje. Ja, aber, äh, dennoch machst du, äh, die Reise mit deinen Eltern jedes Jahr wieder.
Zu Freu also, zu deren Freude, aber ich genieße auch einfach, äh, ein paar Tage nur mit denen zu haben.
Ja, das ist auch sehr wichtig, auf jeden Fall.
Tatsächlich, ja. Es freut mich auch einfach zu sehen, dass es freut die, es freut die auch, dass sie mit mir reisen. Das das gefällt denen auch. Und, äh, ich meine, die die reisen auch alleine. Dieses Jahr waren die zum 1. Mal sind die komplett allein verreist, äh, in die Türkei, in so 'n All-Inclusive-Urlaub, wo da macht man sich halt wenig Ul äh, Sorgen, weil es gibt 'n Reiseveranstalter, der holt die vom Flughafen ab, fährt die mit 'nem Bus, zum Hotel. Äh, da wird sich um alles gekümmert. Also, es lief alles relativ gut. Ich hab trotzdem ein, zweimal mit dem Reiseveranstalter von hier telefoniert, weil hier hat man irgendwie gab's kein Warmwasser. Dann habe ich die habe ich den angerufen, meinte hier: „Kein Warmwasser,“ oder der Bus kam irgendwie zu spät und habe die dann aber im Großen und Ganzen, das haben die echt gut gemeistert. Und ich muss auch sagen, also, ich mache mir hier im Flughafen keine Sorgen. Es sind ja alles Deutsche Beamte, die sprechen die Sprache, gehen die rein, zeigen den Ausweis, alles gut. Aber wenn die dann irgendwie in Tunesien sind und dann dann weiß ich nicht, was also, die sprechen ja auch Arabisch, das sprechen die Tunesier auch, aber, ähm
Klar. Mhm. Ganz genau. Ja. Mhm. Ah. Oh. Ach. Sogar. Mhm. Mhm. Ja. Ja.
sie sind keine Tunesier, kommen aus 'nem anderen arabischen Land und dann denke ich mir nicht, dass da irgendwas dann passiert und die durcheinander sind. Ich habe dazu tatsächlich 'ne lustige Geschichte von meinen Eltern und deren Reisen.
Mhm. Oh. Okay, erzähl mal.
Ähm, als das war das 1. Mal, dass meine Eltern allein geflogen sind, also da waren wir zusammen im Urlaub, aber ich bin vorher zurückgeflogen, war tatsächlich die Tunesienreise, die ich die ich grad im Kopf hatte vom letztem Jahr. Und mein Vater war so nervös, der ist die ganze Zeit hin und hergegangen, hat diesen Bildschirm angeguckt, ähm, und hat das auch im Deutschland im im Frankfurter Flughafen dann gemacht. Und, ähm, du man man muss sich das so vorstellen, wie die Grenzbeamten da jemanden sehen, der die ganze Zeit hin und hergeht, die ganze Zeit diesen Bildschirm anguckt, so extrem nervös aussieht. Die haben ihn rausgezogen
Mhm. Ja. Aha. Oh, nein. Mhm. Mhm. Oh je. Mhm. Oh nein.
und haben dann, äh meine Mutter hat sich schon auf 'n Kopf gehauen, hat sie mir erzählt in dem Moment, wo sie ihn ro wo wo sie das gesehen hat und meinte: „Es kann nur so kommen.“ Haben ihm dann gesagt: „So, was ist was ist eigentlich los mit Ihnen? Wa wa warum wackeldackeln sie hier so rum?“
Mhm. Was hat er denn gesagt?
Und er meinte dann, ähm: „Alles gut, ich will nur in meine Heimatstadt und, äh, der Zug ich habe Angst, den zu verpassen.“ Also, wir kommen aus'm Norden in Deutschland, und dann meinten sie so: „Haben sie haben sie was dabei? Haben sie was genommen?" Und dann meinte er: „Ne.“ Dann haben die gesagt: „Dürfen wir in die Tasche gucken?“ Und und er so: „Ja.“ Und dann haben sie das aufgemacht und mein mein Vater hat 'n kleinen Schlossereibetrieb, wo er auch so Lederwaren verkauft hat. Dann waren da haufenweise Lederbrieftaschen drin und die haben ihn angeguckt, die so: „Für für was sind was sind diese Brieftaschen?“ Und der meinte: „Ja, ich habe 'n kleinen Betrieb, äh, und auch als Geschenke für Bekannte.“ Und ehrlicherweise, wenn ich der Zollbeamte wäre, hätte ich gesagt: „So, müssen sie jetzt alles verzollen“, aber die meinten da einfach zu ihm so: „Wissen Sie was? Packen sie's ein, gehen sie weg, benehmen sie sich bitte normal und machen sie uns keine Sorgen mehr hier.“
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ah. Ja Ah, oh je. <chuckles> Mhm. Ah. Mhm. Ja ja, klar. Mhm. Ohje, da hat er ja wirklich Glück gehabt. <chuckles>
Ja, ja, die waren echt nett zu ihm.
Mhm. Also, das war ja jetzt auch wirklich so am Ende noch eine ganz spannende Geschichte. Vielen, vielen Dank, dass du das, äh, mit mir geteil äh, mit uns geteilt hast.
Mhm. Sehr gerne.
Ähm. Freue mich wieder mal mit dir zu reden.
Hat mir auf jeden Fall auch viel Spaß gemacht, drüber zu erzählen, und ich habe auch für mich selbst resümiert, wie lustig die Reisen mit meinen Eltern sind. Danke dir.